أنا آه هاعمل بطاطس، يعني بطاطس اللي هي حرفيًا م ما فيش حد بيغلط في البطاطس، ماشي؟
بطاطس. آه
واقفة، وبعدين سرحنا، سرحنا، سرحنا، عمّالين نتكلم، نتكلم، نتكلم، نتكلم، نتكلم، وفجأة رُحت افتكرت الزيت، فلقيت إن هو مِطَلّع شوية دخان كده، بس قُلت عادي يعني مافيش مشكلة، كده كده الزيت لازم يبقى سخن. <laughs> يعني إيه، إيه يا جماعة، كده كده الزيت لازم يبقى سخن، ورُحت جايبة البطاطس اللي هي أصلًا متجمدة by the way ورُحت حطاها جوه ال اللي هي المصفاة اللي أيًا كان اللي بنحط بيها البطاطس، ورُحت نازلة بكل قلب على الزيت.
آه، عادي إيه يعني، إيه يعني، إيه يعني شوية دخان طالعين من الزيت يعني مش هيحصل حاجة. بالضبط. ما علينا آه، ع أ آه.
راح الزيت حرفيًا النار راحت طالعة لفوق. <laughs>
أوف، ولّع بقى.
النار راحت طالعة أنا عمري ما كنت شُفت نار عالية كده في حياتي، أنا فاكرة لحد دلوقتي النور، النور بتاعها كان كان فظيع بقى يعني المطبخ كان ضلمة، ففاكرة النور اللي طلع إن أنا
آه. آه، حسيتِ بإيه وقتها بقى صدمة، والّا انهيار، والّا ضحك، والّا إيه؟
حسيت إنه يعني عارف، عارف لما تحس إن في زي آآ، آآ، فلاشاية اتحطت في دماغك وأنت شايف إن المكان كله بيولع بسببك، هو هو ده كان إح آه اللي هو خلاص يعني أنا أنا دي اللحظة اللي أنا هاموت فيها، يالّا بقى. آآ، الحمد لله ما مُتْش، لأن البنت اللي كانت قاعدة بتكلمني اللي هي أصلًا هي هي السبب راحِت قايمة بغطا وراحِت مغطية الحلة، أنا مش عارفة هي جات جابِت قلب إن هي تفكر إزاي، أنا واقفة كنت مبحلقة للنار.
آه، أيوه قلتِ بس خلاص ولعِنا كلنا، آه. آه، فعلًا. بعد الشر. الحمد لله. إمم، اتصرفِت صح يعني.
اتصرفِت صح الحمد لله ما ولعناش آآ
طب إيه الخساير اللي حصلت بقى؟ قولي لي كده الخساير
الخساير إن الحيطة اللي فوق البوتجاز أسودِت.